Je voulais, heu, pou discuter avec toi, heu, d'une crainte, heu, que que j'ai en ce moment, heu, c'est la peur, en fait, d'échouer avant de commencer, heu heu, un projet, là, qui me tient à cœur, hem, parce qu'en en fait, heu, j'aimerais, heu, me me mettre à mon compte. Me remettre à mon compte en tant que naturopathe et heu et en fait, donc heu, je je j'ai j'ai suivi une formation il y a maintenant 1 an et 1/2, heu, donc en fran en France, c'est pas c'est pas reconnu, heu, tu vois? C'est pas un diplôme, c'est une certification, en fait, qu'on passe voilà, c'est pas reconnu par l'état mais par contre, moi, j'ai suivi un cursus classique, heu, d'études, heu, de 2 ans et donc j'ai obtenu une certification. Hem, maintenant, c'est une, heu, c'est b heu, c'est un métier qui est nouveau pour moi puisqu'en fait, heu, ça ça fait 25 ans que je travaille, heu, en entreprise. J'ai eu moi-même une entreprise mais qui avait absolument rien à voir et là, le fait, de en fait, le fait de conseiller les gens sur, heu, sur leurs habitudes alimentaires, sur, heu entre autres parce qu'en fait, c'est vraiment travailler sur l'ensemble de de
D'accord. OK. Oui. OK, c'est pas un diplôme d'État? Oui. D'accord. OK. D'accord. Oui et justement, est-ce que tu peux rentrer un peu dans les détails, heu, de de ton projet et surtout, ben, heu, pourquoi il compte vraiment pour toi comparé à ce que tu avais fait avant?
Ouais. Bien su Alors, en fait, heu, la naturopathie est venue à moi au moment où j'ai perdu ma maman et j'ai déclenché une maladie auto-immune qui s'appelle la RCH, heu, c'est une cousine de de la maladie de Crohn si tu connais ça, heu, donc la RCH, c'est une recto-colite hémorragique et donc ça touche le système digestif, les intestins et heu, la partie basse et heu, du coup, heu, je suis allée voir un médecin qui m'a prescrit un médicament, j'ai pris le médicament et au bout de 2 mois, heu, enfin, heu, quand j'ai pris les médicaments effectivement, les symptômes sont partis puis après au bout de 4 mois, j'avais à nouveau les les symptômes qui sont revenus et moi, je suis pas trop médicament déjà de de base
D'accord. D'accord. Oui. D'accord. Oui.
et heu, du coup, j'ai voulu voir ce qui ce ce que tu vois, d'autres manières de d'appréhender cette maladie et je suis tombée sur des spécialistes de ma pathologie en, mmh, en naturopathie, heu, du coup, j'ai j'ai suivi, heu, j'ai j'ai acheté
D'accord. Et tu dis: «Naturopathie», c'est-à-dire, heu, des c'est pas des médicaments, du coup, c'est quoi, c'est des plantes, heu, méd des trucs comme ça?
Alors alors, la naturopathie, c'est ce qui m'a plu et ce qui a fait que derrière j'ai voulu moi-même devenir naturopathe, c'est qu'en fait, tu c'est une approche, hem, heu heu, globale du corps et donc, on parle pas du symptôme mais de on va chercher la cause de ton problème et heu, ce que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on travaille sur les 4 piliers, heu heu, de la santé qui sont, heu, l'alimentation, heu, le sommeil, l'activité physique et le psychisme donc, en fait, heu, c'est un travail de fond, c'est un travail de fourmi et c'est une tra un finalement, c'est un peu un travail d'enquêteur où on va essayer de comprendre comment les gens, heu heu, les leurs habitudes à tout niveau, heu, comment ils vivent au quotidien, heu, ce qu'ils ont pu prendre aussi comme médicament dans dans le passé, heu, est-ce qu'ils ont été malades, est-ce qu'ils ont été opérés, enfin, tu vois, on fait vraiment tout un travail, heu
D'accord. D'accord. OK. Oui, oui, tout tout un suivi, quoi, derrière.
Ouais donc heu, moi je me suis dit: «Mais c'est mais c'est fabuleux». Et c'est vrai qu'au bout de 4 m je crois que c'est 3-4 mois de de suivi avec la naturopathe. J'ai commencé à me sentir vraiment mieux. Alors par contre, ça a été une révolution complète, heu, de de tout ce que je pensais, heu, bien faire ou enfin, tu vois? J'ai dû revoir tout tout toute ma façon de de de vivre et de m'alimenter surtout parce que c'est quand même 80 % sur la sur l'alimentation.
Mmh mh. Oui. Oui.
Et heu, et du coup, hem, du coup, heu, ça m'a en donné envie de de de de me former à la naturopathie.
OK, bon alors en tout cas là, ce que de ce que tu racontes, c'est clair que ça a pas forcément l'air très simple mais c'est quoi en fait concrètement, heu, les peurs que tu as, heu heu, sur le en tout en cas les peurs principales sur fait que ça ne marche pas?
Bah, en fait, je pense que j'ai le, tu sais? Le syndrome de l'imposteur parce qu'en en fait, heu heu, ça a bien marché sur moi. Moi, je continue au quotidien à appliquer tout ça, mais en fait, j'ai la peur de heu, ouais, tu sais? J'ai mais heu, c'est c'est une peur je pense, enfin, c'est pas une peur qui m enfin, ça me bride parce que j'avance pas, heu, enfin j'ai, heu, les peurs font que tu avances moins vite, quoi mais c'est juste que j'ai ce, heu, j'ai cette peur de pas être crédible, de pas avoir assez d'expérience, mais bon, à un moment donné, si je si j'en acquiers pas, j'en aurais jamais. <chuckles>
Mmh mh Oui. Oui exactement, c'est ça. Ça veut dire que moi je comprends vraiment ce que tu ressens, hein, c'est tout à fait normal et en même temps, heu, peu est-ce que tu as pensée plutôt à en fait à forcément d'aller un peu dans de l'avant et de l'inconnu, tu peux avoir ce syndrome là? Mais pour autant comme tu as dit: «Tu as obtenu ta ta, heu, l'équival l'équivalence de la certification» heu, tu es à même. Certes comme tu as dit c'est il faut de l'expérience pour en acqui en avoir, heu, tu tu n'arrives tu n'es pas au monde après un diplôme et heu, comme ça 5 ans d'expérience dans je sais pas par exemple là dans un monde, heu, dans un thème particulier. Est-ce que tu as essayé peut-être de décomposer ton projet en plein de petites étapes qui vont te permettre finalement d'un peu effacer ce ce syndrome-là puisque tu vas avancer et heu, checker des cases ou cocher des cases petit à petit?
Mmh. Mouais. Oui, certainement oui, oui c'est vrai, c'est c'est une bonne idée parce que c'est vrai que quand on regarde, heu, un projet dans son ensemble, ça fait vraiment peur alors que quand on commence à à à faire étape par étape bon ça commence on se dit: «Bon, aller je vais faire cette 1re étape et puis une fois que j'aurai terminé celle-là je pourrais avancer sur la 2e». C'est vrai mais j'ai une autre problématique c'est qu'en fait, hem, je voudrais me spécialiser tout de suite alors, ce, heu, en fait j'ai 2 spécialités qui m'intéressent donc il y a celle qui c'est celle qui est lié à ma maladie, heu, donc heu, j j'aimerais suivre des gens qui ont la même maladie que moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette maladie là. Maintenant c'est c'est pour les gens, il y a beaucoup de gens, tu sais? Je suis je suis sur des, mmh, des forums et puis sur, heu, des des pages de groupes sur, heu, sur les réseaux sociaux et hem et je me rends compte quand je regarde les témoignages des gens qui sont dans une grande souffrance. Ça d'une prend ça c'est c'est évident et puis bah, qui sont beaucoup ils sont beaucoup dans les médicaments dans dans des protocoles lourds, heu, qui et ils ont, heu et heu et donc ce qui est compliqué dans dans cette pathologie là, heu bon enfin ce qui est aussi d compliqué au quotidien parce que les gens des fois ont du mal à comprendre que le médicament n'est pas forcément la solution. Alors, il peut être la solution temporairement, tu vois? Ou en tout cas, heu, heu, peut t'aider bien sûr, heu, sur le moment mais que dans des maladies comme ça, les maladies auto-immunes, c'est que ton corps finalement se retourne contre toi, heu, c'est aussi un appel à changer tes habitudes et à peut-être te, heu, prendre te, hem, te t'écouter un peu plus tu vois? Enfin en tout cas moi c'est ma ma philosophie.
D'accord. OK. Mmh mh. D'accord. Oui. Oui. Mmh. Oui et et et et et justement par rapport à ton à ton ton projet, heu, un peu cette crainte de commencer, d'échouer, d'avoir un peu ce syndrome d'imposteur. Déjà est-ce que tu t'es un peu, heu, mis, heu heu, tu sais? Les ressources nécessaires pour pouvoir te lancer? Est-ce que tu as tout le soutien qu'il faut, heu, tu sais? Tu tapes heu, j'ai sur les trucs administratifs et surtout le délai que ça va prendre? Est-ce que déjà toi tu as pen pensée à à aborder tout ce côté-là?
Alors, heu, tout tout le côté administratif, heu, c'est assez simple parce qu'en fait je vais me mettre en en tant qu'auto-entrepreneur donc, heu, c'est les démarches sont beaucoup plus faciles que que à l'époque, quand j'avais dû, heu, ouvrir une SARL où c'était un petit peu plus lourd. Donc hem, heu, ça c'est pas c'est pas ce qui m'effraie le plus. Mais comme je te disais, c'est qu'en fait, heu, j'hésite en fait, il y a surtout ce ce côté où j'hésite heu, dans dans la spécialité dans laquelle je veux aller parce qu'il y a cette partie-là et puis sinon ce qui m'intéresse, c'est aussi, heu heu, tout ce qui est périménopause, ménopause, heu, suivre les femmes. Heu, parce que moi j'arrive à à quarante-cin là, j'ai 45 ans donc c'est vrai que c'est c'est une problématique qui, moi, m'intéresse parce que q quand je vois les femmes autour de moi, <clears throat> à partir du moment où elles arrivent vers ces excuse-moi <coughs> vers ces z heu, vers ces e vers ces ces âges-là, heu, c'est vrai que, heu heu, elles s elles sont en grande souffrance et il y a pas forcément beaucoup d'aide, heu enfin, heu, la médecine aide pas énormément heu, hem, heu, ce passage ce passage qui est quand même un passage, heu heu heu, difficile me psycho heu, physiquement et psychologiquement pour la femme. Donc ces 2 choses m'intéressent donc en fait je ce ce c'est vrai que je suis en train plutôt de d'essayer de réfléchir à à combiner les 2, tu vois?
D'accord. D'accord. D'accord. D'accord, OK. Bah en tout cas, je vois, heu, je je vois, hein et tout ce que tu ressens, encore une fois, pour, heu, t ce projet-là et de de vouloir vraiment, heu, se lancer. Tout à fait normal et c'est et on on on ressent tous, heu, ça, parfois et en même temps, est est-ce que tu as pen heu, tu tu as pensé justement là, heu, vu que c'est tu as quand même ce côté-là positif, de de de juste tellement, heu, se lancer en auto-entrepreneur, donc une micro-entreprise et finalement d'élaborer un petit plan simple pour un peu, heu heu, tu sais, heu heu, me à mettre en place tes priorités, heu, mettre en place au cas où les choses ne marchent pas comme tu le voulais?
Mmh. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, bah si, oui, il faut, heu, de toute façon, heu, tu tu as raison, heu, c'est c'est une bo c'est un bon moyen déjà, je pense aussi, de de soulever certaines craintes. Le fait de de d'écrire aussi, heu heu, tou toutes les les différentes étapes heu, par lesquelles je dois passer, déjà, pour la constitution même de mon entreprise et puis ensuite, heu, ouais, ouais. Heu et puis, heu, je me dis aussi que potentiellement, heu heu, je peux commencer par une des spécialités et puis je pourrais, heu, faire l'autre, heu, dans un 2nd temps aussi, enfin les 2 peuvent se combiner à partir du moment, où où j'ai réussi à là c'est un choix à faire, en fait, tu vois? C'est je suis <chuckles> je suis à un carrefour je suis à un carrefour et heu et il faut que j'arrive à trouver, heu, ce que, heu, par quoi je vais commencer et je pense qu'à partir du moment où j'aurai pris cette décision, ce sera plus facile pour moi de me lancer, tu vois?
D'accord. D'accord, ouais, bon en tout cas comme je t'ai dit c'est sûr que c'est ça a pas l'air simple hein t tout ce côté là, même si tu dis c'est vrai que le l'autre entre au entrepreneuriat c'est assez facile, bon, il y a quand même des démarches à faire et il y a aussi ce côté là où est-ce que tu as pensé un peu à, bah, demander ou chercher du soutien auprès par exemple de de tes amis, de ta famille pour justement un peu, heu, regagner cette confiance là? Parce que tu en es clairement les capacités, tu as quand même suivi un cursus, ça demande, heu, 2 au moins 2 comme tu as dit 2 années, c'est pas tout le monde qui le fait, heu est-ce que tu as un peu tu t'es penchée un peu sur ce côté là de du soutien heu heu, bah heu, plan familial ou amical ou personnel?
N ouais. Mmh. Alors du soutien, heu, j'en ai, heu, oui j'ai les gens de bah, si tu veux moi j'ai toujours, j'ai beaucoup entrepris, j'ai toujours eu beaucoup de projets, j'ai toujours eu envie de faire beaucoup de choses. Donc les gens sont toujours derrière moi et ils ont tendance à me dire: «Oh, de toute façon, je sais que tu vas y arriver» donc heu, c'est pas c'est je sais que ça ça part d'une bonne intention, mais ça aide pas plus que ça et avoir quelqu'un en qui est en capacité de d'entendre, hem hem, mes problématiques, il y a que les gens qui ont été à leur compte finalement qui peuvent le comprendre, tu vois? Parce que, heu, quand tu es sa quand tu es salariée c'est plus a tu peux être u tu peux être une oreille attentive ça bien entendu, mais si tu es pas passé par la case entrepreneuriat, ça peut vite être, heu, un peu difficile à comprendre, tu vois? Et même à pouvoir, heu heu, donner des conseils donc heu heu, mais en tout cas, j'ai bien entendu tes tes conseils et oui, effectivement, peut-être, heu heu, l'idée de découper, heu, le projet en plusieurs étapes, je pense que déjà ça ça ça effacera certainement, heu, un un peu mes peurs, hem, en tout cas ça les diminuera quoi. Mmh.
Oui. Oui. Bien sûr, oui. Mmh. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui, clairement oui.
Mmh. Mais heu, c'est vrai que, bah, moi mon entourage n'est pas n'a pas ma maladie. Alors quand je parle de mes 2 projets, heu, c'est plus le côté, heu heu, femme et et ménopause qui qui prend le pas, donc heu, je pense que je vais plutôt partir là-dessus.
D'accord et
En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton écoute.
Bah écoute, c'était avec plaisir en tout cas moi, heu, je crois en toi.